तो उसमें बस गड्ढा कर दें वो और फिर हमारे जो कुछ ब अफ़ अ, छायादार वृक्ष होते हैं ना, जैसे कि अशोक हो गया, नीम हो गया, है ना? पीपल भी, हालाँकि पीपल तो फिर भी बहुत सारी जगह आध्यात्मिक या कह लो कि धार्मिक वजहों से नहीं लगा पाते हैं हर जगह। लेकिन कुछ जैसे नीम और अशोक और ऐसी ही कुछ पारिजात, कदम्ब, ये सब तो लगाए ही जा सकते हैं। और मैं सच बताऊँ इसकी पहल तो हम लोगों ने करी भी थी, लेकिन पता नहीं आजकल के लोगों का दिमाग किस तरीके का हो गया है कि <chuckles> मतलब सोचिए सब लोग
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ये तो है। <chuckles> जैसे, जैसे मतलब <chuckles> ये किस संदर्भ में कह रहें? हाँ।
<laughs> वो किस्सा ऐसा है ना कि मुझे लगता है कि भले ही अभी हम लोग हँस रहे हैं, लेकिन जब आप सुनेंगे या सुनने वाले जब सुनेंगे, उनको गुस्सा आएगा। दरअसल क्या हुआ था, हमारे जो कॉलोनी है वहाँ पर जब ये सीमेंट वाली रोड बन रही थी। तो जब सीमेंट वाली रोड बन रही थी, उसके पहले तो कच्चा ही था, मिट्टी-मिट्टी थी, बढ़िया अच्छा था। है ना? तो हमारे पापा ने क्या किया, मज़दूरों को बोला कि जैसे कि हमारे घर के चारों तरफ कम से कम 5 अच्छे अ, गोल अ, मतलब डायामीटर में व्यास अच्छे व्यास में जगह छोड़ी जा सकती थी और कम से कम 5 अशोक के वृक्ष लग सकते थे, इतनी बड़ी जगह थी एल शेप में।
<laughs> हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। तो ये रोड पर ही था कि कोई मतलब पार्क एरिया भी था, उसमें उस अच्छा, रोड पे।
रोड पे ही, अपनी कॉलोनी के रोड में। और ऐसा नहीं है कि रोड बहुत सकरे हैं तो अपन इस तरह कर रहे हैं, नहीं। रोड काफ़ी चौड़े थे मतलब आप मान के चलिए कि 15-15 फुट।
अच्छा।
मतलब एक घर से सामने वाले घर से इस घर की दूरी 15 फुट है, काफ़ी जगह है। तो पापा ने क्या किया, मज़दूरों को बोला कि, "भैया, इतना-इतना जगह छोड़ दो।" और सभी में पापा ने क्या किया कि 5 अशोक के वृक्ष ले आए थे बढ़िया और जालियाँ ले आए थे। ताकि, जो बालतु अ, जो बाकी के पशु हैं वो चर ना लें उसको। तो बढिया जाली लगा दी।
हाँ, ये तो काफ़ी जगह है। हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। अ, हाँ, थोड़ी सुरक्षा के मतलब नज़रिये से।
हाँ, सुरक्षा के नज़रिये से। अब उसको ढ़क भी दिया, सब कर दिया, थोड़ा और 1 आध महीने पानी डलता तो वो अच्छे अ अभी तक तो शायद ये तो डेढ़ 2 साल पुरानी बात है। अभी तक तो शायद वो अच्छे बड़े हो गए होते थोड़े, पेड़ बन गए होते।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, खुशहाल पेड़।
तो लोगों ने क्या किया अब हाँ, ये जो कॉलोनी के लोग हैं, जो सामने थे। और पता है, ऑब्जेक्शन उठा के बोला क्या? <chuckles> मेरे को तो इतनी हँसी आती है, हालाँकि गुस्सा भी आता है। कहते हैं कि, "अरे! नहीं, नहीं, पेड़ मत लगाओ, कचरा होगा, पत्तियाँ गिरेंगी।"
हुँ, हुँ। जी, जी, जी, जी।